Aber die Idee, das mal auszuprobieren du hättest jetzt sagen können: „Ich bin einfach so gut durchgelaufen, ich könnte ja noch mal 4 Semester noch mal was anderes hinterher studieren oder oder irgendwie noch 'n anderen Abschluss, um um da“ Kam dir das jemals in den Sinn oder war es eigentlich: „Ne, ne, schnell fertig werden und dann Geld verdienen?“
Tatsächlich das Zweitere, also, ich habe mir immer gedacht: „Ja, okay, je schneller, desto besser“ in dem Sinne oder: „Je früher, desto besser.“
Mhm.
Bereu ich das? Ne. Aber ich hatte schon mal den Gedanken oder beziehungsweise merke ich eigentlich immer noch, dass ich, wenn ich es schaffe, in die Frührente zu gehen, dass ich dann nochmal 'n Studium aun anfange aus Spaß und das tatsächlich dann Physik, zum Beispiel, was mich jetzt schon irgendwie auch interessiert, also.
<chuckles> Okay. Mhm. Ja gut, Physik ist natürlich 'n weites Feld und auch wirklich 'n spannendes Thema. Aber das ist natürlich interessant zu sagen, du stehst jetzt grad noch am Anfang, bist grad mit'm Studium mehr oder weniger fertig und sagst so: „Ja, wenn ich wenn ich mal in Frührente gehe, das heißt, wenn ich“ <laughs> Das ist natürlich da liegen ja m mindestens, lass mich mal überlegen, also, so 30 Jahre würde ich schon sagen, solltest du erst mal arbeiten, um Richtung Frührente zu kommen oder rechne ich falsch? Wenn überhaupt. Ja, ja, genau.
Ja. <laughs> Wenn überhaupt es klappt. Ja, das ja, genau, das ist ja das Ding. Ist einfach nur 'n Gedanke, sage ich mal. Ob das Realität wird, ist jetzt 'ne ganz andere Sache, aber ja. <chuckles>
Also, ich da ich <laughs> Ich habe jetzt mal gerechnet, da wenn du jetzt in den Zwanzigern bist, solltest du mindestens, sage ich mal, so 55 sein, bevor du so in Frührente gehst. <laughs> Vielleicht habe ich ja ganz gut gerechnet. Deswegen habe ich jetzt gesagt, also, 30 ja, siehst du, sä so 30 Jahre hast du ja erst mal vor dir. Und dann zu sagen: „Ja, ich mache das jetzt, weil finanziell ist es sicher, aber vielleicht m mein Traum ist es nicht. Ich habe eigentlich 'n anderen Traum, aber das mache ich dann, wenn ich in Frührente gehe.“ Hm. <chuckles>
<laughs> Tatsächlich schon, ja. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Ja.
Is ist schon ist schon, äh, du re denkst schon relativ weit da dafür, dass du, ähm dafür, dass du eigentlich in dem Job erst mal noch 30 Jahre mindestens oder vielleicht sogar 40 arbeiten musst, sage ich jetzt.
Ja, das ist auch die Natur von mir. Ich denke immer sehr weit schon, meistens immer. Also, ich plane sehr, sehr weit im Voraus schon. Oder ich bin jemand, der sehr gerne einfach Sachen plant.
Mhm, okay. Mhm.